Esatto. No, no perché siamo abituati ad essere i padroni del mondo. Cioè, okay, abbiamo 2 gambe, 1 testa, però siamo forse, mah, non degni di essere come, loro, mhmm, buttata lì, eh. <chuckles>
Eh. Mh-mh. Esatto hai hai pienamente ragione. Poi, certuni poi ancora di più. Quindi, dovremmo imparare di più dagli anima
<chuckles> Eh, avoglia. E penso Esatto, e questa gente vota. Quindi, pensa te in che mani sia Bravi respira. <chuckles> Esatto <chuckles> Ciao! Cià, cià.
Eh, vota? Non solo: lavora, si relaziona con i bambini, si relaziona con tante co Vive! vive! Ti ringrazio.